Ờ, em nghĩ là mỗi người mỗi khác á chị ha, thế nhưng mà ngoài, ờ, nhạc ra còn chị còn sử dụng cách nào xả stress không? Em á, là em hay coi phim nè.
Ừm. Ừm, phim hả? Ờ, dạo này chị, ơ, chị lười coi phim dài tập á nên là chỉ coi mấy cái ngắn tập không à em ơi, mà toàn coi mấy đoạn, ơ, cắt trên Facebook, hổng biết em có thường hay lít a, lướt TikTok trên Facebook hông ta? Ờ, thì thường hay coi mấy cái đoạn cắt đó xong rồi phim nào mà đặc biệt mà thích dữ lắm hoặc là ấn tượng á thì chị mới lên web để chị coi phim, hổng biết à, còn em thì sao?
Ừm. Có, ờ, bên ừm, <chuckles> Ồ.

Bolero, hông, hông nha, ý là mấy cái bài mà cũ cũ thôi, chứ Bolero là em hổng nghe nổi. Mẹ em nghe là em em nghe nguyên ngày em nhức đầu luôn á.
Ủa? Ờ, ờ, vậy hả? Ủa, vậy luôn á hả? Ờ, sao chị thấy có nhiều bạn trẻ tuổi cũng hay, a, thích nghe nhạc Bolero nên là chị hỏi thử coi sao. Chứ, ơ, nhạc xưa hả? Nhạc xưa có giống như nhạc, ơ, hải ngoại, thời chiến gì đó hông? Hay nhạc vàng, hay là nhạc gì? Ờ, hay là nó chỉ là nhạc mà của mấy, ơ, ca sĩ xưa hát thôi?
Ừm! Hông! Hông! Ý là